Ouais, donc tu dirais que plus tu vas, heu, te confronter à ces situations-là, où en fait tu as un peu l'impression de perdre le contrôle parce que heu, heu, tu veux travailler beaucoup, parce que tu veux atteindre, heu, peut-être une perfection et cetera et plus en fait tu a tu arriveras à te détacher de ça. C'est ça que tu veux dire?
Mmh. Mmh. Ouais exactement parce que et et ce qui est fou, c'est que j'étais aussi, heu, très timide, heu, petit
Ouais. Ouais.
et j'avais un réflexe un peu fou qui était parfois de me jeter complètement à l'eau, enfin de faire le truc de la personne la moins timide possible. Parce qu'en fait ça me tiraillait tellement, que je me disais: «En fait, heu, en fait vas-y, il y a quelqu'un qui doit passer au tableau, heu, moi j'ai trop peur depuis, heu, 1 heure d'y passer, ben je vais lever la main et je vais y aller, heu et je vais y aller tout de suite». Heu et j'ai des souvenirs mais de vraiment de 1ers jours heu, dans dans dans un amphi où il y a 120 personnes et heu, où je lève la main. J'y vais, j'ai la la voix qui tremble tellement je suis stressé, heu, je suis rouge écarlate mais je me dis: «Heu, c'est pas grave, let's go» et ça pour que c'est un truc dont je retiens enfin pas pas de la fierté, heu, vis-à-vis des autres, mais en vrai dans ces moments-là j'étais content de moi, quoi et
D'accord, <chuckles> ouais. Tu y vas quoi. <laughs> <chuckles> <chuckles> Ouais. Est-ce que ça c'est ça ça peut pas être est-ce que ça, ça pourrait pas être un un peu du contrôle aussi ça? Dans le sens où c'est toi qui décides que tu y vas. Tu vois? Tu vas pas être désigné et tu vas tu sais, tu es désemparé quand on te désigne. Là au moins tu prends le choix de
Ah oui. <chuckles> C'est vrai que j'y avais jamais je l'avais jamais pensé comme ça, mais je pense que c'était le cas. Pour le coup c'était ça et j et sur la fait sur le fait de se tromper, c'est un peu pareil. En fait, heu, j'ai aussi eu des cas où où mmh mais là c'est toujours pareil à l'école, où j'étais capable parfois d'avoir des notes, heu
tu prends le contrôle. <laughs> Mmh mh.
extrêmement mauvaises, heu, en étant, heu, bon élève par ailleurs, en me disant, hem: «Beh, en fait là je sais pas comment appréhender le truc, je sais pas quoi faire, heu, je sens que je vais y passer trop de temps»
OK. Ouais un peu la panique, heu
«je m'en désintéresse, heu, complètement et je rends le truc tel quel» et heu, et chose qui est pour le coup assez, heu, assez déroutant
Mmh.
t ouais et qui m'est arrivée heu, pareil dans le monde du travail aussi ensuite en me disant: «Heu, je comprends pas bien les tenants, les aboutissants, je sais pas pourquoi je suis en train de faire ça et je je mesure mal ce qui est atten est attendu» et là plutôt que d'aller poser des questions, creuser, prendre un peu de recul, <chuckles> je vais avoir tendance à avoir cette réaction immature qui est de dire, heu: «Bon beh, je comprends pas, je rends le truc d'une personne qui n'a pas compris, quoi et qui est l'extrême opposé du coup du du perfectionnisme».
Mmh mh. Ouais.

Ouais, ouais, beh, je comprends très bien, heu, je comprends très bien ta situation. <laughs>
<chuckles> Mais mais, du coup, pour le coup, j'ai essayé de j'ai essayé de de mettre, ouais plusieurs, heu, plusieurs choses en place pour que pour progresser sur ce sur ce point et heu
Ouais et est-ce que tu penses que ça pourrait se rapprocher un petit peu de ce qu'on appelle, heu, le syndrome de l'imposteur?
Oui, je pense que j j
Ouais? Ou est-ce qu'au final, tu doutes pas vraiment de toi, mais c'est juste que tu as besoin de fournir un travail immense, heu, pour te prouver que tu vas pas te tromper?
Mmh. Je pense que c'est hyper lié à ça et en fait, heu, j'ai, mmh et c'est aussi là que c'est c'est c'est aussi pour ça que ça se manifeste dans le travail, c'est que, hem, dans mon s heu, comment dire? Parcours scolaire, j'ai toujours adoré les tout ce qui est ultra théorique et en fait, qui peut être, heu, bon ou mauvais. Et je trouve que c'est un côté qui est hyper rassurant parce qu'en fait, heu, on sait quand l'objectif est atteint, heu, ou non et justement, ça implique
Mmh. Ouais. Ouais. D'accord, je comprends très bien ce que tu veux dire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un résultat. Il y a un résultat qui est X ou Y. Il y a pas genre, heu, une interprétation que tu aurais pu faire ou quoi. T tu aimes les trucs, en fait, cartésiens, heu
Exactement. Et <coughs> et mmh, bah, même pas forcément! Exactement parce que j'é j'étais pas pour autant très scientifique, mais même si ça allait dans de la philosophie, heu, ou du français ou de l'analyse de texte, il y avait un cadre théorique, il y avait moi en face de ce cadre-là. Bon, à la limite, il y a le professeur mais il va analyser selon ce cadre théorique avec autant d'objectivité que possible. Et on en restera là et ce sera plutôt lisible. Il y a une note à la fin, on est bien, heu, on a bien travaillé, on a une bonne note, moins bien travaillé, mauvaise note mais on sait où on se situe dans la grille, quoi. Alors que
D'accord. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a un côté, heu, tu as un temps dé déterminé aussi pour, heu, les examens? Genre, quand tu es en cours, on te donne 4 heures pour faire quelque chose et en fait, bah, c'est tout. Genre tu as pas, heu, tu peux pas y passer 6 heures de plus, quoi. Est-ce que ça c'est un truc qui peut déclencher, heu, le fait qu'il y ait pas de temps imparti?
Ouais. C'est vrai c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais que ça joue, heu, ça joue carrément et je pense que ça me rassurait aussi. Non mais c'est vrai parce que, même tout ce qui était, heu, gros devoir de de 4 heures, heu, même le samedi matin, heu, j'ai j'avais fait, heu, une classe préparatoire ens en ensuite, il y avait des des travaux le matin, 4 heures le samedi matin. J'étais OK, j'arrive le matin, il est 8:00, je fais mon truc, je sors il est 12:00, heu, c'est plié et je pouvais pas faire mieux de toute façon. Alors que même à ce moment-là, à cette époque-là et même petit, quand j'avais des DM, mais c'était affreux, enfin c'était une catastrophe!
<laughs> <laughs> Non, mais je comprends comp complètement ce que tu dis! Mmh mh. Ah oui, exactement. Oui, parce que les DM, tu as pas de temps imparti.